Ah, eu queria eu queria uma ideia, para eu parar tanto, né, de de procrastinar, de estar quebrando essas promessas, porque eu na hora que eu estou fazendo essas promessas para mim mesma, "Olha eu vou, eh, arrasar agora".
Uhum. Uhum. <chuckles>
Aí vem alguma coisa, tipo, um balde de água fria, e eu fico: "Ai meu Deus, eu não tô conseguindo sair do lugar".
E, e te tira do caminho né? Sai do foco, <chuckles> acontece muitas coisas. É que é difícil, mesmo, não é isso só não acontece com você, né, é uma coisa que acontece com muita gente, para aquela, tipo, "Ah vou começar na academia na segunda-feira", aí chega a segunda
Uhum, saindo total do foco. Sim. Então, menina e agora a gente já está o quê? Dezembro né, 9 de dezembro, então, o que que está acontecendo, agora tudo que eu estava jogando, assim, "Ah não, eu vou na segunda", olha, eu comecei eu comecei semana passada dizendo, "Eu vou na segunda", aí segunda passada foi feriado em Portugal. Aí eu falei, aí as crianças em casa e tudo mais, falei: "Não, então, eu vou na próxima segunda", aí nessa segunda agora teve outro feriado.
Uhum. <chuckles> <chuckles> Não, sempre vai acontecer alguma coisa, para te tirar do foco.
Exatamente, aí hoje terça, a maior chuva do planeta Terra.
<chuckles> Também não deu para começar.
Falei: "Não deu", aí eu já estou aqui, segunda que vem ou o ano que vem? <chuckles>
Aí você ligou para mim, para te ajudar. <chuckles> <chuckles> Você fez bem.
<chuckles> Adianta eu começar segunda que vem, que já está tão na cara do Natal ou é melhor eu deixar para janeiro? <chuckles>
Não, vamos, hã, não. É.
Eu já estou querendo ó postergar ali, já vou resolver tudo, só em janeiro pelo visto.
Reveja. Já para 2027, né. Já dois mil e vinte e seis.
Deixa, é dois mil e vinte seis está muito em cima, deixa para 2027.